Claro, me acabas de dar el mejor ejemplo, o sea, para mi yo del futuro, justo lo de las posadas, o sea, como que ya estoy empezando, pues, ya la vida profesional, es como que ya a partir del siguiente año ya van a ser, pues, más posadas, fue como que igual estos eventos que es que va que van a usar las las empresas como que para conocer a sus empleados mejor. Y sí, la posada de que: ''Ah, verdad, la posada'', sí. Y sí, yo creo que en el transcurso de ese tiempo, igual que en el trabajo, como que me voy a hacer mis amigos y, evidentemente, los van a invitar, claro. Y así es como que aga agarrarme de alguien y decir: ''Ah, pues es que no, no conozco a nadie'', y no quiero llegar a así de sorpresa y es como que, ah, bueno, ¿y qué se hace? O porque también, o sea, eh, a veces puede implicar la la diferencia de edad o, pues, la diferencia, no sé, de puestos, es como que o o a veces para para qué hablar de trabajo en una fiesta, <giggles> digamos, que en un en un momento en el que nos queremos olvidar del trabajo. Así que sí, me pusis pusiste ese ejemplo co como anillo al dedo, o sea, como que lo puedo considerar. <giggles>
<chuckles> Sí. Ujú. Mm, claro. Sí, por supuesto. Ujú. Además, ¿sabes que puedes servir también? Por ejemplo, ahorita que dices esto, ni modo de hablar al trabajo, se me ocurre como una herramienta el que tú ya tengas algunos temas preparados. <laughs> O sea, em, no sé si ubicas este personaje de de Sheldon Cooper, de de una serie de televisión. Aunque e él, pues, no se relacionaba muy bien con las personas, sino porque le diera ansiedad, sino porque no sabía relacionarse con las personas. No tenía filtro, entonces le ponían como estos, eh eh le sugerían tener temas y él sacaba como temas así de: "Okey, ahora hablemos de esto". Bueno, pues algo muy similar, tal vez a menor escala <giggles> y mucho más útil, ¿no? Pero tal vez decir: ''Ah, bueno, cuando llegue eh, y me tenga que acercar a alguien'', a lo mejor la pregunta de: ''Oye, ¿qué estás bebiendo, eh? ¿Dónde se puede pedir bebida?". Y ya de ahí como que ir ir partiendo y, este o no sé algo que que como que rompa el hielo. Y esta técnica puede servir, muy exacto. Y puede esta técnica servirte in-incluso en lo profesional porque ahora que dices que ya va estar como en este tema laboral. Pues el tema de las reuniones, exposiciones, que tengas que hablar en frente de grupos, em, y que probablemente sean personas de liderazgo y demás, siempre suele ser un poco más retador y entonces empezar a tener estas prácticas de de contacto social puede servirte y ser muy útil para este tiempo.
Ujú. Ya. Sí, ajá, sí, sí, sí. <giggles> Sí. Ujú, sí, sí, sí. Ujú. Claro. Claro. Ajá, una buena forma de romper el hielo, justo. Ujú. Sí.